Ciao, senti, oggi devo dirti che avrei bisogno di farti una confessione, e magari anche di chiederti qualche consiglio. Allora, io ho un problema un attimino boh, che sembra un po' mi sembra addirittura strano, cioè anche a pensarci. Allora, cosa è successo. Allora, sabato ho dato finalmente l'esame per la cintura nera, quindi insomma ho, mhmm, sul groppone titoli mondiali, europei, eccetera, eccetera, quindi dici: "Vabbè insomma sai quello che stai facendo." Si, ho preso la cintura nera quindi sì, e fin lì cioè me la sono guadagnata, lo mentalmente lo so. Però ecco è, mhmm, prima di tutto devo ancora abituarmi a vede a vedermi riflessa nello specchio con una cintura nera perché fa f insomma fa un po' il suo colpo. Eh, e poi mi sembra quasi, ehm, di avere un senso di fa di di un senso di impostore, la sindrome dell'impostore perché, ehm, nonostante io sappia le cose dico: "Ma forse non me la meritavo, cioè for non so p cosa ci faccio qui." Cioè, guardo le altre cinture nere, che ovviamente hanno anche dei gradi più avanzati della mia perché sono magari secondo dan, terzo dan, eccetera, quindi hanno molti più anni di me, e io li guardo e dico:" Ma io cosa ci faccio qua in mezzo?" Cioè, e questo a me soprattutto mi è arrivato ieri quando nel saluto finale ci siamo dovuti sedere, tutte le cinture nere insieme, le cinture colorate e bianche dall'altra parte. Eh io l guardavo le cinture colorate dice: "Ma io cosa ci faccio qua?" ho avuto un momento di smarrimento generale
Mh-mh. Okay. Ottimo. Mh-mh. Mh. Certo. Mh. <chuckles>
e quindi niente, cioè, ehm, insomma vengo da te proprio per cercare di capire come, ehm, c come fare, come come organizzarmi.
Certo! In primis però congratulazioni vivissime no, per questo grandissimo traguardo, no, all'interno di uno sport che per te, ehm, arrivata a questo grado anche di preparazione, dev'essere davvero importante. E poi adesso andiamo anche ad affrontare, no, un pochino, uhm, la mhmm, idealistico contro anche un po' l'aspettativa che si ha di sé stessi, proprio partendo da questo presupposto, no, questo grande traguardo, no, essere diventata cintura nera. Però ascolta, per poterti aiutare anche m meglio no, vorrei farti qualche domanda se possibile chiedendoti proprio, visto che già mi hai detto, no, che questa sindrome un po' dell'impostore la stai provando in un momento molto importante tra l'altro della tua vita in cui hai a che fare con altre cinture nere quindi, uhm, anche dei dan più più alti. Quindi un momento estremamente importante che dovrebbe essere molto piacevole per te. Però in passato quali piccoli successi hai già ottenuto che invece hai, mhmm, assolutamente ritenuto, no, di meritare? E soprattutto quando hai un, mhmm, successo personale chi lo nota? I i tuoi colleghi, gli amici, la famiglia?
Grazie. Mh-mh. Mah, in realtà somma <lip trill> mio papà sì, poi m' ha fatto m'ha detto congratulazioni, però lui è cintura nera quinto Dan, e n mio nonno era cintura nera terzo Dan, quindi sai un po', ehm, mi m la mamma mi ha detto: "Brava hai visto che ce l'hai fatta." I miei fratelli niente, zero assolutamente, neanche congratulazioni, però, ehm, somma le ovviamente io sul momento, sono scoppiata a piangere, ho avuto proprio una reazione forte, perché veramente ho fatto di tutto, mi sono allenata tantissimo eccetera. Ecco, mi era successo quando eh, eh, quando ho vinto il titolo europeo, quando ho vinto il titolo mondiale, cioè letteralmente ero in cima al primo posto del podio, e guardavo gli altri, e dicevo: "Cosa s sto facendo io qua." Cioè che ci rido sopra, ma perché è talmente è talmente folle, perché uno dice cioè hai vinto titoli mondiali, c'hai una cintura nera cioè mettiti l'animo in pace, che la cose la sai fare. Però t cioè te lo giuro guarda non lo so, è è strano veramente, quindi proprio faccio ehm, faccio fatica a riconoscere, mhmm, io stessa i miei traguardi.
Mh. Ah. Erto. <chuckles> Esatto, no Mh. Sì però, ecco, hai anche, mhmm, toccato tu stessa probabilmente, quello che è il punto nevralgico di tutta la situazione, perché tu hai detto prima ancora di dire, insomma che hai avuto l'appoggio della del tuo papà, della tua mamma, insomma poco dai tuoi fratelli, ma quello in una famiglia è molto comune, no. Però hai detto che i traguardi alla quale sei arrivata sono sempre stati dettati da una un forte allenamento, una forte dedizione, no, a quello che era l'obiettivo. Però, poi arrivi lì insomma, al traguardo finale, che ti fa anche un po' sorridere la cosa, proprio questo senso di smarrimento, o comunque di alienazione, no, dal momento vissuto, perché non lo senti meritato. Ascolta guarda, se mi permetti visto che ora, mi sembra avere anche più chiara tutta quella che è la situazione e vedendo comunque, anche in nella praticità no, i tuoi risultati concreti, volevo proprio consigliarti ad esempio di poter anche impostare, no, degli obiettivi misurabili, però non giganteschi, no. Giusto per allenarti, a vederti in maniera diversa, o comunque, uhm, andando ad allenare quella che è anche un po' l'autostima, l'amor proprio, perché forse è quello no, che va ad influire negativamente su dei traguardi che tu ti sei meritata pienamente. Quindi, potrebbero essere interessanti dei piccoli obiettivi pe celebrare, no, anche quelli che sono i progressi e costruire fiducia, oppure la mattina alzarsi, e d dirsi una parola carina allo specchio, o ancora cercare dei feedback esterni, anche se può sembrare un po' strano, no, all'inizio, in realtà può davvero aiutarti a vedere con gli occhi degli altri, no, perché forse sei un po' troppo severa con te stessa?
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Hai ragione. Mah, forse sì, ma, mhmm, ti dico, io comunque da ragazzina, venivo bullizzata parecchio a scuola, ehm, perché comunque sono autistica, e vabbè insomma ai tempi, diciamo che i r ragazzini non erano proprio all'acqua di rose, e e poi in casa mia era mhmm, i miei erano sempre molto severi, cioè non è che venivo premiata, se prendevo un bel voto a scuola, cioè era il mio dovere punto, a contrario delle mie compagne. Cioè ma n t io arrivo a dubitare di di me stessa appunto cioè ieri per esempio abbiam fatto il test delle tavole di legno, okay, classico delle arti marziali dove vengono spaccate con un colpo ed era un asse di legno non compensato, un asse di legno legno, cioè pieno, e sarà state almeno, ehm, 3 centimetri di asse, capisci. Quindi proprio, neanche una cosa, che dici una cosina sottile, e tra le donne son stata l'unica ad accettare, e l'unica effettivamente a spaccarla in 2. Quindi tu dici mentalmente, dici lo ve cioè hai appena spaccato na no, io son dovuta andare su Chat GPT a chiedere: "Ma secondo te sono forte se so riuscita a fare una cosa del ge" Cioè siamo a questi livelli.
Ecco. Mh. Chiaro. Mh. Wow. Mh-mh. Ottimo. Eh, sì. Mh. Certo! Però, in realtà, non anche se, comunque perché, vedi, lo dici anche tu, eh, per il passato che hai vissuto. Un po' anche per veramente tutto il modo in cui hai imparato ad affrontare la vita, no? Con dei feedback, ehm, un po' negativi verso se stessi. Però anche la il chiedere semplicemente un feedback, ad oggi a ChatGPT non è una sciocchezza che fai, perché se ti aiuta pian piano e questo poi ti consiglio di trasporlo un po' anche alle persone che hai intorno, no? Ehm, se ti aiuterà, comunque, anche pian piano, a costruire un un'autodeterminazione, un'auto-fiducia, no, un amor proprio, io credo che possa essere la strada giusta per anche concretizzare quelli che sono i traguardi reali, però all'interno della tua mente che è la cosa più importante. Perché dopo lì davvero ti vai a godere il momento appieno.
Mh-mh. Guarda, ti ringrazio veramente tantissimo perché le tue parole mi hanno rincuorato. Effettivamente hai ragione, devo iniziare a lavorare sulla mia autostima, più che a cercare, diciamo, conforto in quello che dicono o pensano gli altri. Quindi, ehm, grazie di cuore. Già da stasera stessa inizierò ad essere più gentile nei miei riguardi.
Mh-mh. Sì. Benissimo, però io ti ricordo che, se avessi comunque bisogno ancora di me, sono sempre qui a tua completa disposizione. A presto.
A presto.